D'accord.
Ça voilà, je trouve ça super. En plus, ça se sur superpose à ton propre calendrier. Du coup, si tu as un rendez-vous ou, heu, que tu as prévu d'aller aux courses ou peu importe et beh, là, ils peuvent pas réserver s et ça, je trouve, heu
Oui, ça ça te fait du temps oui, ça te fait des moments aussi, heu, pour toi. Et heu, est-ce que tu es tu es, mmh, comment tu gères les notifications, justement, on on va dire, heu, tu vois, ça peut peut-être aussi être un irritant au fil de la journée parce qu'il y a pas de début, il y a pas de fin, heu, physique. Co co comment tu les gères? C'est possible de les de de de les mettre en sourdine ou pas? Est-ce que ça a un impact sur ton activité? Heu
Mmh. Exactement. Eh oui. Tout à fait! <laughs> C'est exactement ça. <chuckles> Alors, hem, hem, oui, heu, déjà c'est sûr que je les mets en sourdine, heu, mais je les gère pas bien du tout, j'avoue. Parce que, par exemple, heu, quand je vais travailler toute la journée en tant qu'auxiliaire de vie, heu, j'essaye de pas regarder mon mon téléphone parce qu'il y a mon groupe.
D'accord. Oui tu es rig tu restes rigoureuse sur l'action que tu mènes. Oui.
J'essaye voilà. C'est ça, j'essaye de de garder mon groupe, heu, de travail, heu, heu, de télétravail, heu, silencieux, mais j'avoue que le soir, je passe 2 heures à à checker les cent et quelques messages qu'ils ont écrits, quoi.
Ah, c'est assez conséquent, hein.
Oui. <chuckles> Voilà. Bah, je suis pas obligée de le faire, mais je le fais parce qu'au cas où, si j'ai loupé quelque chose, il faut que <laughs> donc oui. Ouais, ça c'est compliqué, j'avoue, heu, mais heureusement q ouais, heureusement que je suis pas trop, heu, réseaux sociaux, heu, parce que sinon je m'en sortirai plus, heu
C'est conséquent, d'accord. C'est une organisation. Ouais, tu tu tu mets la techno ouais, la technologie au service. Tu sais, ça ferait des notifications, heu, supplémentaires, hein, à gérer. <chuckles>
Ah ouais, c'est c'est clair, non non. Entre les mails, heu, l'actu, heu, les les groupes, heu, de travail, heu, non non, c'est déjà beaucoup. <laughs>
Mmh d'accord. Du coup, je je r du coup, je retiens qu'il faut, heu, qu'il faut savoir gérer son temps, heu, en télétravail. Il faut mettre la technologie à notre service, hein, c'est ça? Heu, avec, heu, que ce soit Teams, heu, Zoom, heu, se créer un agenda, s'organiser et puis, heu, mettre des tempos aussi sur les notifications pour pouvoir avoir des temps off et l'indiquer aussi en visibilité à à à ses partenaires, associés, en disant: «Bah là, c'est un temps où je suis en perso». C'est ça, hein?
Oui. Oui. C'est ça. Mmh. Oui. C'est exact c'est exactement ça, tu as tu as tout, heu, heu, tu as oui, tu as tout tu as très, très bien compris, mais le planning, l'organisation, surtout s'il y a une famille derrière et tout ça, c'est très, très important de s'imposer à nous, heu, un nombre d'heures et de de ne pas le dépasse.
Je comprends bien. Je le je le garde en tête, du coup. <laughs> J

Ah, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve pas, heu, sur certaines autres, heu, plateformes.
Et e exactement tout à fait, c'est pas
Ouais, c'est c'est p c'est c c'est parfait, c'est cool.
c'est ça et puis, c'est simple, heu, voilà. C'est donc heu, c'est assez cool et c'est assez pro, heu, donc, heu, ça j'aime beaucoup, hem, et qu'est-ce que je voulais dire?
Et du coup, tu dis que c'était en autodidacte, donc heu, Zoom, hein, c'est ça? Heu, heu, tu l'as pris en main toute seule, tu as pas été formée par une entreprise, un organisme et tout ça? Donc c'est accessible et interactif, c'est ça, pour tous? Mmh.
Non, pas du tout, pas du tout. Pour tous, moui, tout à fait. C'est accessible pour tous ceux qui savent, heu, chercher, fouiller, heu, qui s'intéressent, qui z ont l'esprit, heu, hem, voilà, moi moi, je je sais que je passe des journées à découvrir des logiciels, des applications, à les tester, à créer, à à tu vois, à à me faire une idée, quoi, en fait, heu
Mmh. Mmh, est-ce que tu as tu tu as en tu as en tête, hem, un un petit, heu, un un petit souvenir, c'est-à-dire de de de galère <chuckles> avant d'arriver à une petite victoire?
Oui. Oui, oui, oui, oui, oui, j'en ai eu plein, heu, des petites galères, heu, en plus des trucs, heu, parce que parce que j'ai un fils de 21 ans, donc lui, heu, forcément, il baigne dedans, dans tout ce qui est informatique, voilà, et heu, sauf que mon fils ne comprenait pas pourquoi je n'arrivais pas à utiliser mon ordinateur alors que c'est moi qui lui ai appris quand il était petit
D'accord. Ouais, c'est la génération, heu <chuckles> L'élève dépasse le maître.
tu vois? Et et oui, et beh, c'est surtout que, voilà, pendant toute cette longue période, heu, dans laquelle je n'avais pas, heu, d'ordinateur, heu, heu, beh, j'ai oublié, en fait. J'ai complètement oublié comment on faisait, heu, heu, je sais pas moi, une lettre bizarre, heu, heu, comment on faisait, heu
Mmh. Le esperluette par exemple, le e, par exemple, les les raccourcis. Tu sais, c'est oui voilà, c'est surtout l'usage, hein, qui fait que, heu, on on on retient les choses. Heu, un logiciel qu'on pense maîtriser, en fait, on on on le connaît qu'à 2 %, <chuckles> tu vois?
par exemple ou un accent sur, heu, le e majuscule ou <chuckles> Mmh. Exactement. Et et c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et heu, donc, heu, il voulait même pas m'aider. Enfin, des fois, oui, mais des fois, pas du tout. Du coup, j'ai dû chercher par moi-même, heu, parce qu'en fait, je le saoulais à lui demander: «Mais comment on fait ça? Mais comment on fait ça?» <chuckles> Et du coup, voilà. <chuckles> Je cher
Mmh. Tout tout à l'heure, tu disais que tu étais, du coup, hem, heu, auto-entrepreneur, enfin en activité, en tout cas, indépendante. Est-ce que, heu, justement, ce fait, heu, de d'avoir le travail chez soi, heu, ça te permet d'avoir un équilibre vie pro, vie perso ou pas du tout? <chuckles>
Mmh mh. Oui.